子供の頃はね、ん、ああ、寝つきはそんなに悪くなかったと思いますね。ただ夢見が悪かったですね。怖い夢を見ては、あ、起きてました。
うん。 ああ。 あ なるほど。そこってね、なんかやっぱ眠りの浅さとかそういったことがあるのかと思うんですけど、やっぱ子供の頃っていうとやっぱそんなね、なんか眠りの浅さなんて考えないですもんね。うーん。<chuckles> そうですよね。うーん。じゃ、今は、その、朝なるべく何時まで起きたいのに、そのせいで、こうちょっと遅くなってるみたいなところはありますか？
うん。 うん。 考はえませんね全く、時代も時代ですからね。 ええ。 ええ。 はい。 はい。 いや、あ、だから、起きたい時間は特にないんですよね、朝は。
あ、そっか、じゃあなんか、ね。
うん。け結構融通が利くんで。
うーん。なんかじゃあゆいつうん。
だか、そういう意味では、うん。そういう意味では大丈夫です。ただ、夜、ベットなベットに入った時に寝れないのがめんどくさいなと思ってんですよね。辛いんじゃないんすね、めんどくさい。<laughs>
はい。 うん。 ああ、あ、あ、なるほど。もう、すっと寝ろよ、自分みたいな。<laughs> うーん。まあ、でもそうですよね。その時間ってなんかもったいないって思っちゃいますよね。うーん。
んね、うふん、そうなんですね。<laughs> ええ。 もったいないす。もったいない上にさらにそこでスマホいじっちゃうじゃないすか、暇だからってんで。
ああ、そっか、はい。
そうすと、ますます寝つきが悪くなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。なんかあの、だいたい何分ぐらいというか、何時間とか、あの、ベットに入ってから寝れないですか？
うん。 ええ。 ええ。